พอจะช่วยเล่าให้ฟังกันหน่อยได้ไหมเอ่ยนะคะว่า Social Media นะคะ มีผลต่อความมั่นใจของคุณยังไงบ้างนะคะ?
โอ จริง ๆ มากเลยนะครับ เพราะเหมือน เรียกได้ว่ายังไง เหมือนเราโตมากับ Social Media เนาะ เรียกได้ว่าตั้งแต่วัยรุ่นเลยอะ ทำให้ Social เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว แบบ เออ แทบจะแยกไม่ออกก็ว่าได้เนาะ คือเราดีใจ บางทีเราก็โพสต์ลงSocial ใช่ไหมครับ เสียใจก็โพสต์ลง Social ประสบความสำเร็จ รู้สึกภูมิใจก็ลง Social เออ มันทำให้แบบว่า ม เราอะใช้เวลาในแต่ละวันกับ Social เยอะ แล้วนอกจากที่เราจะลง Social แล้ว เราก็เสพ Social อีก เราก็ดูช่องคนอื่นบ้างอะไรบ้าง แบบนี้นะครับ มันทำให้บางทีอะพอเราดูเยอะ ๆ เนี่ย ก็เหมือนทุกคนก็พยายามจะโชว์ส่วนที่ดีของตัวเองอะเนาะ บางทีเราก็แอบเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่า เอ๊ะ เราแบบ เหมือนเราก็แบบไม่เก่งพอหรือเปล่า ไม่ดีพอหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยครับ ในทุก ๆ เรื่องเลยนะครับ ทั้งแบบว่าหน้าตา รูปร่าง รูปที่เราลง หรือแม้แต่ว่า เอ๊ะ ทำไมเราแบบดูฉลาดน้อยกว่าเขา จัง เลย อะไรอย่างนี้ บางทีอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ อืม
อือฮึ อา อืม ค่ะ อือฮึ อา อืม อืม คือบางทีเราก็ อ่า ไปดูคนอื่นที่เขาแชร์ใช่ไหมคะ แล้วรู้สึกว่า เราเนี่ยเหมือนกับเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับเขา ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ย ความเป็นจริงแล้วเนี่ย เอ่อ แต่ละคนก็มีประสบการณ์ แล้วก็มีพื้นฐานอะไรที่ต่างกันใช่ไหมคะ แต่ด้วย ด้วยความที่เราไปดู แล้วก็แอบนึกแบบว่ามาเปรียบเทียบตัวเราเองเสียอย่าง นั้นนะคะ อันนี้คือ อันนี้คือเท่ากับมีผลทำให้ความมั่นใจของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะคะ? ในการนี้เนาะ
อา อืม ใช่ จริงเลย โอ้โฮ เรียกได้ว่าเหมือน เหมือน เหมือนพอเราเปรียบเทียบแล้วใช่ไหมครับ แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ดีเท่าเขา เราไม่ดีพอเนี่ย กลายเป็นเหมือนว่าเราอะลดคุณค่าของตัวเองไป ไปโดยปริยายอะครับ คือในใจอะมันจะรู้สึกอย่างนั้นเลย ทำให้เรารู้สึก เอ่อ เหมือนไม่มั่นใจในตัวเอง อะไรแบบนี้ครับ อืม เป็นบ่อย โดยเฉพาะอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับก็ เอ่อ
อืม อือฮึ ค่ะ อืมก็ ค่ะ
ไปดูโซเชียลคนอื่นเนาะ ก็เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกาย อะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งเขาก็จะมีทำแบบว่า เอ่อ 60 Day challenge ก็คือแบบ 60 วัน อะไรอย่างเงี้ย เริ่มออกจากแบบว่าหุ่นอ้วนเลย อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งตอนก่อนเริ่มออกเนี่ยเขาก็หุ่นเหมือนเราเลยเนาะ แล้วก็ดูไป อะไรเงี้ยครับ ก็ โอ้โฮ จนถึงวันที่ 60 อะครับ หุ่นเขาก็ดีมากเลย ทั้ง ๆ ที่แบบว่าออกกำลังกายง่าย ๆ ออกที่บ้าน แล้วก็แบบว่าดูแลเรื่องอาหารเล็กน้อย อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าเขาอะเปลี่ยนไปเยอะมาก แล้วก็ดูดีขึ้นเยอะมาก แล้วก็เราไปอ่านในคอมเม้นต์อีกก็แบบว่า โอ้ มีแต่คนชื่นชมเขา อะไรอย่างเงี้ยครับ จนเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่เคยพยายามลดน้ำหนักมาเหมือนกัน แล้วก็เรามองว่าเราอะทำเยอะกว่าเขาอีก ฉันเหนื่อยกว่าเขาอีก ทำไมฉันถึงไม่ได้ผลแบบนั้นล่ะ อะไรแบบเนี้ย มันรู้สึกหมดหวังในชีวิตไปเลยอะครับในเรื่องนี้ อืม
อ๋อ อือฮึ ค่ะ อืม อืม อ๋อ อือฮึ ก็เราก็เผลอไปเปรียบเทียบ เพราะเราเข้าใจว่าเราอะทำเนาะ อา ทำมากกว่าเขาอีกใช่ไหมคะ แต่ทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ติดตามไหมคะว่าเขาเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะ เขาอาจจะทำอะไรที่มากกว่าที่เขาแชร์ใช่ไหมคะ 60 วัน หรือเปล่า ใช่ไหมคะ มีการคิดอย่างนั้นบ้างไหมคะ? ในส่วนของตรงนี้เนาะ
อืม ใช่ อา อืม โอ้โฮ ตรงเนี้ยครับก็เป็นไปได้ แต่ว่าต้องยอมรับว่าช่วงแรกที่เรา เอ่อ เรียกได้ว่านาทีแรกที่เรารู้สึกเปรียบเทียบอะนะครับ เราก็จะยังไม่มีความคิดตรงนี้หรอก เราก็จะมองแบบว่า เออ แต่เป็นเรื่องหนึ่ ค ในเรื่องของความน้อยใจ น้อยเนื้อต่ำใจ เออ "ฉันไม่มีความสามารถเหรอ? ร่างกายฉันเป็นอะไร? ฉันก็ออกกำลังกายมากกว่าเขา ทำไมไขมันฉันก็ยังเต็มไปหมดเลย?" อะไรแบบเนี้ยนะครับ ทำให้รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง พอเราอยู่ในภาวะนั้นเนี่ย เราก็จะเหมือนแบบว่าไม่ค่อยมีสติปัญญาที่จะไปคิดไตร่ตรองว่า อ๋อ อาจจะ เขาอาจจะไม่ได้ทำแค่ในคลิปนะ คลิปเนี่ยมันตัดมาแค่ 5 นาที แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าระหว่างวันน่ะเขามีการควบคุมอาหาร ม มากกว่าที่เขาบอกไหม หรือว่าบางทีเขามีกิจกรรมที่มันแบบต้องเดิน ต้องอะไร นอกจากการออกกำลังกายหรือเปล่า อะไรแบบเนี้ยครับ แต่เนี่ยมันจะเพิ่งมาคิดได้ใน หลังจากแบบว่า เออ ผ่านมาแล้วสักอาทิตย์หนึ่ง หรือว่าเราเริ่มใจเย็นแล้ว หรือว่าเริ่มลืม ๆ เรื่องนี้ไปแล้ว มัน มันมาดูคลิปอีกทีอะเราก็จะรู้สึก "อ้อ เอ๊ะ หรือว่า" อะไรแบบเนี้ยครับ อืม
อือฮึ ค่ะ อืม อืม ใช่ค่ะ อือฮึ อืม อา ค่ะ อือฮึ อือฮึ ก็คือตอนแรกเนี่ยคุณมีการ อ่า ดึงสติตัวเองกลับมาไหมคะช่วงนั้นเนาะที่แบบว่าเห็นใหม่ ๆ เลยอะนะคะ หรือว่าเราปล่อยแบบให้เราคิดไปเรื่อย แล้วก็ปล่อยเวลาถึงอาทิตย์หนึ่ง ถึงจะต้องมา ฮ เอ่อ ดูได้ว่า อ๋อ เขาอาจจะมีอะไรที่ไม่ได้บอกเราทั้งหมด อะไรเงี้ยนะคะ มีการ ช่วง ช่วงแรก ๆ เนี่ยมีการรู้สึกว่า เราต้องดึงสติกลับมาไหมคะ? แบบนั้นน่ะค่ะ
โอ้ อืม โอ้! ต้องบอกว่าไม่ได้ดึงสติเลยนะครับ เพราะว่า เอ่อ เหมือนเราไม่รู้ตัวอะนะครับ คือเรารู้สึกแย่ โดยที่เราวา แบบ แบบไม่รู้ตัวเลย อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบตั้งตัวไม่ได้ แล้วก็ไม่ ค เคยแบบว่ามาวางแผนว่า อะ ใจเย็น ๆ นะ ลองมองกว้าง ๆ คือเรา เราไม่มีฟีลในการบอกตัวเอง เตือนตัวเองเลยครับตอนนั้นน่ะ ก็คือพอรู้สึกแย่ปุ๊บ มันก็เหมือน อาจจะเหมือนคนซึมเศร้านิดหนึ่งอะนะครับ ก็คือเขาเนี่ยจะไม่สามารถแบบว่า เอ่อ เหมือนเตือนตัวเองได้ บอกตัวเองได้ แบบเนี้ยครับ ประกอบกับว่ายิ่งไปอ่านคอมเมนต์เอย อะไรเอยนะครับ แล้วก็ลิ่ง มองว่า โอ้โฮ! มีแต่คนชื่น ชมเขานะในการที่เขาทำ อะไรแบบเนี้ย แล้วเราอะ ถ้าสมมติเราแบบถ่ายวิดีโอ แล้วก็ทำการออกกำลังกายเหมือนเขาเนี่ย แล้วแบบสุดท้ายวันที่ 60 เรายังอ้วนหุ่นเหมือนเดิมเนี่ย แล้วแบบเนี้ยคอมเมนต์มันจะเป็นยังไงอะของเรา อะไรอย่างเงี้ยครับ เปรียบเทียบไปหมดเสียทุกอย่าง เปรียบเทียบไปในภาพกว้าง วงกว้าง เพราะว่าเรารู้สึกว่าคอมเมนต์น่ะ ก็คือ 1 คอมเมนต์ ก็คือ 1 คน ใช่ไหมครับ เราก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ย มันเป็นการตัดสินจากสังคมไปด้วยเลยอะครับ อืม
อือฮึ อ๋อ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม เข้าใจเลยค่ะ ทีนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองในมุม ที่ว่า เขาอาจจะ อ่า กินคลีนด้วยนะคะ แล้วก็อาจจะทำ IF ด้วยไหม ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้บอกนะคะ เขาก็แค่บอกว่า เขาออกกำลังกายนะคะ ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ย ถ้าเขาทำ 2 อย่างนี่ควบคู่ด้วย ด้วยเนี่ย มันก็จะลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น แล้วก็อาจจะในส่วนของ ด้วยความที่ Metabolism ของแต่ละคนก็แตกต่างกันใช่ไหมคะ? เขาอาจจะ อ่า มี Metabolism ที่ดี ออกกำลังกายนิดหน่อยเขาก็ผอมแล้ว เพราะว่าแต่ละร่างกายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะ บางทีเนี่ยคุณอาจจะออกกำลังกาย 60 วัน อาจจะไม่ได้ผอมเท่าเขา แต่ในขณะเดียวกัน ก็อาจจะมีคนที่ ออกกำลังกายเท่าคุณ แต่ลดน้อยกว่าคุณ ก็มีนะคะ แบบนี้เนี่ย เอ่อ ตอนนั้น คิดอย่างงี้บ้างไหมคะ? หลัง จากผ่านไปแล้วเนาะ
อา อืม หือ อา อืม ครับ ใช่เลย อา พอผ่านไปสักระยะแล้วนะครับ ที่แบบว่าความหมกมุ่นอะไรมันจางหายแล้วอะเนาะ ก็ เอ่อ บางทีพอ เอ่อ เลื่อน ๆ ไปนะครับ คลิปนี้มันก็กลับมาอีกเนาะ เพราะว่าอาจจะด้วยความที่ Algorithm เขาอ่านด้วยว่าเราแบบเหมือนสนใจนะ อ่านคอมเมนต์นานจังเลย เลยเอาขึ้นมาให้ดูอีกสักรอบหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ อา ก็เอามาดูอะไรเงี้ย แล้วก็มองว่า "เอ๊ หรือว่าบางทีแบบ เออ มันอาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ไหมนะ?" อะไรอย่างเงี้ยอะครับ หรือว่าอาจจะเป็น จริง ๆ ก็อาจจะเป็นต้นทุนทางด้านร่างกายเขาหรือเปล่า คือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบผอมง่ายอยู่แล้วไหม อะไรแบบนี้ เพียงแต่แบบช่วงนั้นเขา เอ่อ เหมือนอ้วนมานิดหนึ่ง เขาก็เลยมาทำคลิปออกกำลังกาย อะไรแบบนี้ครับ แต่ว่าของเราอะเราก็ลืมดูไปไหมว่าเราเป็นคนที่แบบเหมือนเจ้าเนื้อตั้งแต่เด็กนะ อะไรอย่างเงี้ย เหมือนเป็น ร่างกายเราเป็นแบบนี้ ฉะนั้น มันอาจจะต้องหนักกว่าเขา ใช้เวลานานกว่าเขา อย่างเงี้ยครับ เออ ก็มาดูในช่วงหลังตอนที่เราใจเย็นแล้วเนี่ย เราก็จะคิดได้ แล้วก็จำ พยายามมองกว้างขึ้น มองในแง่มุมอื่น ๆ มองความเป็นไปได้อื่น ๆ ด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็พอเลิกเปรียบเทียบตรงนั้นแล้วเนี่ย เราก็จะมองไปเห็นอีกว่าแต่ละคนน่ะครับก็น่าจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน อา เขาอาจจะมีร่างกายหุ่นที่ดูดีแล้ว เราเนี่ย อาจจะไม่ได้มีหุ่นที่แบบ โอ้โฮ ดูดีไร้ไขมันแบบเขา แต่ว่าเราก็ยังสามารถออกกำลังกายได้เหมือนกัน โดยที่มีสุขภาพที่ดีได้ อะไรแบบนี้อะครับ อืม
อือฮึ ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อืม นั่นสิคะ อือฮึ อะฮะ อืม ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อา ใช่ค่ะ อือฮึ อา แบบนี้ คิดแบบนี้ก็ดีเลยนะคะเนี่ย อันนี้นี่คือเป็นอันที่เรารู้สึกว่าเราเอา อ่า เหมือนกับว่าคนใน Social เนี่ย มาเปรียบเทียบกับตัวเองนะคะ แล้วมีอะไรแบบนี้อีกไหมคะ ที่คุณรู้สึกว่าคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบ แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีน่ะค่ะ มีแชร์ประสบการณ์เพิ่มอีกไหมคะ?
อืม โอ๊ย เยอะเลยนะครับ ก็อย่างเช่น เอ่อ เรื่องความสวยความงามก็มีอะครับ โอ้โฮ ไม่อยากจะบอก คือ Social เนี่ยเรียกได้ว่ามี มัน ผ มันมี มีผล คือ Social มันกว้างจริง ๆ เนาะ หลายเรื่องราวจริง ๆ เลยอะครับ นอกจากลดน้ำหนักแล้ว เรื่องแฟชงแฟชั่น อะไรแบบเนี้ย ก็มีเหมือนกัน พวกแบบว่า เอ่อ บางทีเขาก็ขายกางกง กางเกง อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมครับ เขาก็เอา เอามาใส่ให้ดู อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เราก็รู้สึกว่า โอ้โฮ! ดีจังเลยอะ ราคาที่เขาปักตะกร้าก็ไม่แพง แล้วใส่ออกมาก็ดูดีด้วย อะไรอย่างเงี้ย ตอนแรก ๆ เราก็รู้สึกดี ใช่ไหมครับ ก็กดสั่งเลย กดสั่งตามที่เขาขายเนี่ยแหละครับ ก็ อา ได้ราคาที่ดีไม่แพง แล้วก็ เราก็ส่วนสูงพอ ๆ กับเขานะ เราใส่มาน่ะมันก็ต้องแบบว่าได้ฟีลนั้นแหละ อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็พอเอามาใส่จริง ๆ อะนะครับ ก็สรุปว่า อืม มันไม่สวยนะครับ ก็เรียกได้ว่ากางเกงตัวนั้นคือใส่ครั้งเดียวคือตอนลองนั่นแหละครับ แล้วก็ไม่ได้ใส่อีกเลย แล้วก็ทำให้แบบเหมือนน้อยใจนิดหนึ่งอะนะครับว่า เอ๊ะ เราก็เหมือนส่วนสูงประมาณเขา ก็ใส่กางเกงรุ่นเดียวกับที่เขาขายนั่นแหละ ทำไมคนบางคนเขาแต่งตัวแล้วแบบคือง่ายจัง ดูดีเลยอะ ใส่ เนี้ย อะไรก็ดูดี ทำไมเราพยายามพยายาม แต่ว่าเราแบบมันไม่มีความมั่นใจเอาเสียเลย แบบเนี้ยครับ อืม
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อือฮึ อา อืม ค่ะ อือฮึ อืม แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่สบายใจอยู่นานเหมือนครั้งแรกไหมคะ หรือว่าดึงสติกลับมาได้ทันนะคะ?
โอ้โฮ! อันนี้ไม่ดง ไม่ดึงอะไรเลยนะครับ ด้วยความที่ เอ่อ ซื้อสินค้ามาแล้วอะครับ เสียดายตังค์ อะเนาะ เป็นความผิดหวังที่แบบว่า เหมือน เอ่อ อารมณ์ที่เราซื้ออะไรมาสักอย่าง แต่พอซื้อมากลับใช้ไม่ได้ ไม่เหมาะกับเรา อย่างเงี้ยครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นความเสียดายเงิน พอเราเสียดายเงินปุ๊บเนี่ย เอ่อ เหมือนความเสียใจมัน ความเซ็งอะครับ เรียกว่าความเซ็งดีกว่า มันจะอยู่กับเรานาน อยู่หลายอาทิตย์เลยครับ ก็คือเรียกได้ว่ามองเห็นกางเกงตัวเนี้ยแขวนเมื่อไหร่ก็รู้สึกเซ็ง เพราะว่าเราเสียเงินซื้อมาทำไม ซื้อมาก็ไม่ใส่ แต่พอจะใส่ก็ดันใส่ไม่สวยเหมือนเขา อะไรแบบเนี้ยครับ อือ อันเนี้ยจะเป็นเซ็งระยะ ยาว
อือฮึ ค่ะ อือฮึ อา ก็ ออกแนวนอยไปเลยใช่ไหมคะ ทั้ง แบบเป็นเวลานานเลยนะคะ แล้วในส่วนตรงนี้เนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยคุณมีความรู้สึกไหมคะว่า เอ๊ะ เราเนี่ยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ทำให้เราไม่สบายใจไหม? ในการที่เราใช้ Social Media แบบเนี้ยเนาะ
จริง ใช่ครับ อืม มาก ๆ เรียกได้ว่ามาก ๆ เลยอะนะครับ ถ้า ถ้าเป็นในเรื่องแบบรูปร่างหน้าตา อะไรเงี้ย เราก็มองว่าจริง ๆ อะ เราต้องระวังนะ เพราะว่าใน Social Media บางทีเรา เราไม่รู้หรอกว่า บางทีเขามีการ เอ่อ ใช้ฟิลเตอร์ไหมอะเนาะ ถึงแม้ขั้น เดี๋ยวเนี้ยคือเป็นภาพ เป็นคลิปวิดีโอ ก็ยังมีการใส่ฟิลเตอร์ได้ใช่ไหมครับ มันก็เลยทำให้เราแบบไม่รู้หรอกว่ารูปร่าง หรือหุ่น หรือว่าขาที่เขายาว ๆ เนี่ย เขามีการใช้ฟิลเตอร์ไหม หรือว่ามันเป็นของ ข มัน มันเป็นหุ่น ค บึ้ก คือมันอาจจะเป็นหุ่นเขาจริง ๆ ก็ได้นะ เราก็ไม่ได้มองว่าเขาใช้ฟิลเตอร์ทุกคนหรอก แต่ว่าคือถ้าเป็นหุ่นของเขาจริง ๆ มันก็มองได้อีกว่า บางคนเขาก็เกิดมาสูงยาวเข่าดี แล้วคือหุ่นดีจริง ๆ เขาถึงมาทำงานหน้า Social เพื่อหารายได้ได้ อะไรแบบเนี้ยครับ เราก็เลยมองเหมือนว่าไอ้ในเรื่องของความสวยความงามอะไรที่มันอยู่ใน Social เนี่ย หลัง ๆ อะเรียกได้ว่าทำ ใจ เพื่อที่จะไม่เอาเปรียบเทียบตัวเองแล้วครับ แล้วก็พยายามไปโฟกัสในเรื่องอื่น ๆ ของ Social ที่จะทำให้เรารู้สึกเปรียบเทียบได้น้อยลง แต่ว่ายังมีความสุขอยู่ อะไรแบบเนี้ย แทนครับ
อือฮึ ใช่ค่ะ อือฮึ อา อือฮึ ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ อืม ดีจังเลยนะคะ ก็ยินดีด้วยนะคะที่ตอนนี้คุณ อ่า สามารถที่จะ เอ่อ จัดการความคิดในการเปรียบเทียบ อ ตัวเองกับคนอื่นได้แล้วนะคะ ทีนี้มีไหมคะที่เรารู้สึกว่าในทางตรงกันข้ามกัน คือเราเปรียบเทียบแล้ว อุ๊ย! เรายัง ดีกว่าคนอื่นเขามากเลยเนาะ มีความรู้สึกแบบนั้นบ้างไหมคะในการใช้ Social เนาะ?
เขาก็มีเลย อา อืม ก็มีครับ ก็คือด้วยความที่ social มีบทความที่หลากหลายอะเนาะ แล้วก็บางเรื่องเนี่ย ก็เป็นคลิปที่แบบว่าสอนใจเหมือนกันนะครับ ก็คือพูดในเรื่องที่ดี ๆ ในหลาย ๆ ครั้งอะครับ แล้วก็จะ ช่วงหลัง ๆ นะ โดยเฉพาะช่วงหลัง ๆ เลย เราก็จะติดตามคนที่เขาแบบบ่ะ แบบว่าทำคลิปให้กำลังใจอะครับ แล้วก็ทำคลิปที่แบบทำให้เราอะมองโลกในแง่บวกมากขึ้น จากที่เราแบบว่ารู้สึกว่า เออ บางทีดู social เนาะ แล้วก็บางทีเห็นเขาใช้ ใช้ของแพง ๆ เยอะ ๆ อะไรแบบเนี้ย เราก็เคยรู้สึกน้อยใจใช่ไหมครับ แต่ว่าช่วงหลังเนี่ย เวลาพอเรามาฟังคลิปที่เขาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับ เอ่อ เรื่องเกี่ยวกับพวกภายนอกมันอาจจะไม่สำคัญ อะไรแบบเนี้ย เราก็รู้สึกดีขึ้น อย่างเช่น บางทีเขาพูดว่า "คุณรู้ไหมว่า บนโลกเราเนี่ย ปัจจุบันน่ะครับ อาจจะมีคนที่แบบเขาอดอยากนะ คือเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่า เออ มื้อเย็นเนี้ยเขาจะเอาเงินตรงไหนมาซื้อข้าว ชีวิตเขามีความลำบากมากเลยนะ แต่ว่าคุณตอนเนี้ยที่ดู social อยู่ตอนเนี้ย กลับโล่ะ แบบว่ารู้สึกไม่ดีกับสิ่งรอบข้าง ทำไมถึงรู้สึกไม่ดีล่ะ เพราะว่าเย็น แต่ว่าอย่าลืมว่าเย็นเนี้ยคุณยังมีข้าวเย็นที่แสนอร่อยรอคุณอยู่นะ คุณต้องมีความสุข แล้วก็มั่นใจในแบบที่ตัวเองเป็นสิ" อะไรแบบเนี้ยครับ เราฟังบ่อย ๆ ก็ได้เรียกว่า เออ ได้รับพลังบวกเนาะเข้ามาเก็บไว้ เออ ทำให้รู้สึกเนี่ยสบายใจขึ้นในการใช้ชีวิตเลยครับ
ค่ะ อือฮึ อืม อา ค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อา แบบนี้ดีมากเลยนะคะ ก็ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจนะคะ ให้คุณดูอะไรแนวที่ให้กำลังใจเยอะ ๆ ดีกว่าเนาะ ก็ขอบคุณนะคะที่มา มาแชร์ในส่วนของ อ่า Social media ก็มีผลต่อความมั่นใจของคุณเลยนะคะ แล้วก็อาจจะ อ่า มีการเปรียบเทียบไปบ้างช่วงแรก แต่หลัง ๆ ก็ดึงสติกลับมาได้แล้ว ก็ดีใจด้วยนะคะ ก็ขอบคุณนะคะที่มาแชร์นะคะ
อืม ใช่ อืม ได้เลย โอ้โฮ ขอบคุณมาก ๆ ครับ วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ ได้มาแชร์เรื่องราวที่เป็นแบบว่า เอ่อ ได้นึกย้อนถึงตัวเองด้วย สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ